Beh, allora guarda, devo dirti che avrei entrambi gli esempi. Ehm, il primo che posso portarti è quello di una abbiamo fatto un piccolo brunch recentemente, quindi per colazione, ehm, abbiamo fatto un po', sì, una colazione un po' all'americana, sai, con uova, bacon, tutte queste cose qui, no, ehm, sì, e devo dire che lì è filato tutto liscio, è andato tutto molto bene, siamo stati bene insieme, ci siamo divertiti e siamo riusciti a dividerci bene i conti. Quindi quello è stato sicuramente un successo dopo <chuckles> anni di disastri. Però, ecco, se dovessi portarti un esempio in cui qualcosa è andato male, ehm, in realtà anche quelli non mi mancano, potrei parlarti di quando abbiamo volevamo fare una cena a base di pesce, e me lo ricordo molto bene perché era un venerdì sera quindi, sai, dopo la settimana, tutti stanchi da una settimana di lavoro, volevamo un po' rilassarci, no, e degustare un po' queste prelibatezze marine, ecco. Eh, solo che c'era un nostro amico che era appunto incaricato di andare ad acquistare questo pesce. Ehm, credo lui ehm, noi avessimo scelto l'orata, però lui ave s'era sbagliato, aveva preso un altro tipo di pesce, eh, che eh, <exhales> poi sai quando si tratta di pesce, insomma, con i prezzi bisogna fare attenzione, perché l eh sì, perché lui si era presentato credo con, uhm, ostriche e comunque cose del genere, spendendo quindi una cifra veramente astronomica, astronomica. Quindi quando si è presentato a casa tutti abbiamo detto: "Ah, oltre all'orata volevi assaggiare anche questo?" Lui ha detto: "No, pensavo che era questo che dovevo acquistare."
Certo. Sì, sì, sì, assolutamente. Ahia, okay. Uh, certo. Okay. <chuckles> Okay, un qui pro quo.
Il sì, aveva speso sì, appunto, aveva speso una cifra molto, insomma, salata e quindi poi gli abbiamo dovuto ridare tutti i soldi e quelle ostriche non erano neanche buone. Quindi è p è p fall mhmm, fallita proprio.
È terribile! Fallimento su tutti i fronti: economico, del palato. Avete discusso un po' o, mhmm, è stata tranquilla mh.
Fallimento su tutti i fronti. Eh beh, guarda diciamo abbiamo evitato di discutere, insomma, per non scaldare troppo gli animi, però devo dirti che, ehm, il problema è che non abbiamo dovuto appunto spendere molto più di quello che avevamo previsto e in più il problema era che, ehm, c'era qualcuno che voleva fare una ricetta specifica con l'orata, che poi appunto non si è potuta fare perché l'orata non c'era. <giggles>
Oka Certo. Ha dovuto cambiare, certo. Quindi vabbè fallimento finanziario, fallimento del palato, ehm, qualche modo siete riusciti diciamo a, mhmm, ehm, contenere però l le discussioni animate, no, d l'aspetto relazionale l'avete salvato abbastanza bene.
E quindi sì.